आजकल क्या हो रहा है ना कि मैं मतलब परिवार के साथ कहीं भी छुट्टी मनाने जाती हूँ या फ़िर कहीं भी जश्न मनाने जाती हूँ ना परिवार और दोस्तों के साथ, मैं इतना तनाव में रहती हूँ ना मतलब मेरे दिमाग में ना मतलब कंपनी की जो मतलब काम की जो बातें होती हैं वही सब मेरे दिमाग में चलती रहती है और मैं इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हूँ। जिसकी वजह से ना मैं उन लोगों को समय ही नहीं दे पा रही हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ ना मैं वहाँ पे भी अच्छे से घूम नहीं पाती हुँ। मैं जितना चाहती हूँ कि वहाँ पे घूमूँ फ़िरूँ मैं मेरा मन लगे सब चीज़ों में क्योंकि मेरे छोटे-छोटे भाई बहन हैं वो मेरे साथ खेलना चाहते हैं मेरे दोस्त सब हैं जो मस्ती करना चाहते हैं। पर ऐसा हो रहा है कि मैं इतना तनाव में हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आख़िर वो लोग को मैं समय कैसे दूँ और मैं अपने मतलब मैं कैसे खुश रहूँ मैं घूमूँ फिरूँ मैं कैसे करूँ। मतलब कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है कि सारा मतलब लोड ना मेरे ऊपर दे दिए गए हैं मैं तो लास्ट तुम्हारा मंथ भी चल रहा है तो तुम्हें सब काम करना होगा क्योंकि क्या है ना उतना सहकर्मी भी नहीं है वहाँ पे मतलब मेरे जो ना काम कर सके। मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हैं। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा ही मतलब काम आ रहा है मेरे ऊपर। जिसकी वजह से हर टाइम में ना मेरे दिमाग में इतना परेशानी है ये सब चीज़ें घूमती रहती है मैं कैसा वर्क करूँगी कैसा काम करूँगी ये पेपर सेट करना है वो करना है। तो मैं ना इतना मेरे दिमाग में चलते रहे इसकी वजह से ना इतना तनाव मुझे आजकल महसूस हो रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे परिवार वाले भी बोलते हैं कि तुम मेरे साथ घूमने के लिए आई हो यहाँ पार्टी पिकनिक में आई हो और तुम इधर ध्यान नहीं दे रही हो बल्कि तुम्हारा सारा ध्यान तो तुम्हारा कंपनी सब में ही है। तुम्हारा इतना तनाव में रहती हो कि तुम खाना भी ढंग के नहीं ख़ा पा रही हो तो ना ही तुम यहाँ पे एन्जॉय कर पा रही हो तो इतना कौन-सा काम? क्यों तनाव तुम ले रही हो? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आख़िर मैं इससे कैसे निकलूँ कि मैं छुट्टियों में के दौरान ना थोड़ा कम तनाव लेना चाहती हूँ अपने काम के लिए। तो कुछ ऐसा सुझाव दें ताकि ना मुझे तनाव थोड़ा कम हो।
हुँ, हुँ। जी। हाँ जी। देखिए, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और आपके शब्दों से उससे रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। अ, पहले तो देखिए ऐसा है ना कि मुझे आपको एक बेहतर निष्कर्ष और बेहतर सलाह देने के लिए अ, आपसे कुछ प्रश्न पूछने होंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अ, जो ये छुट्टियों का अ, तनाव होता है अ, ये कब से शुरू होने लगा है आपके ऊपर और अ, किस तरह का तनाव जो है आप महसूस करते हैं अपने ऊपर?
हुँ। जी। हुँ। जी, देखिए मेरे ऊपर ना बहुत मतलब भारी तनाव रहता है क्योंकि अ, मेरा जो काम है मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब काम है। क्योंकि लास्ट बोल रहे हैं, लास्ट म महीना चल रहा है, तो कंपनी में बहुत ऐसी-ऐसी नई य अ, नई-नई चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से ना कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। तो इसकी वज़ह से ज जल्दी-जल्दी काम खत्म करो और नई जो प्रोजेक्ट है उस पे भी काम होगा। तो पीछे खत्म करोगी तब ना आगे वाला काम करोगी। तो इस वज़ह से ना बहुत ज़्यादा ही मेरे को काम दे दिया जाता है, इतना कि मैं रात में भी रे आती हूँ तो काम करती हूँ। तो मैं ना छुट्टी लेके अपने परिवार लोग के साथ ना मैं पिकनिक मनाने गई, तो मेरे दोस्त भी थे, मेरे परिवार, सब सब थे। तो मैं वहाँ पे भी ना यही सब सोच रही थी क्योंकि मेस मेरे पास इतने सारे काम थे ना, तो सर बोले तुमको छुट्टी तो एक ही शर्त पे मिलेगा कि तुमको काम अपने साथ लेके जाना होगा, तुमको पूरा करके लाना होगा। तो मैं इसी चक्कर में ना, मैं इतना तनाव में वहाँ पे भी थी कि अ, मैं इतना तनाव में हूँ कि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं थोड़ा-सा घूमूँ अपने परिवार लोग के साथ समय व्यतीत करूँ या फिर अपने दोस्त के साथ थोड़ी मस्ती करूँ, थोड़ी घूमी, थोड़ा पिक्चर्स लूँ, फोटो क्लिक करूँ, यादें बनाऊँ थोड़ी। तो इस वज़ह से ना मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रही हूँ कि मैं चलो थोड़ा-सा घूमते हैं, थोड़ा भाई-बहन के साथ खेलते हैं। मैं मेरे दिमाग में ना वही सब चीज़ें घूमते रहती है कि अ, क्या पेपर वर्क करना है? कैसे काम करना है? अगर मैं काम नहीं करूँ तो कहीं कंपनी से निकाल तो नहीं देंगे? यही सब मतलब इतनी स्ट्रेस होती है ना कि मैं इधर से ना मैं तबीयत तक खराब हो गया है। मैं अच्छे से खाने भी नहीं खा पा रही हूँ, ना ही अपना व्यायाम ये सब कर पा रही हूँ। तो मुझे आखिर समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इसको ना अ, मतलब अपनी ज़िंदगी से दूर कैसे करूँ? क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति भी ऐसी है ना कि मुझे काम करना पड़ रहा है। मेरे भाई-बहन भी छोटे-छोटे हैं, मेरे पापा की इतनी स अच्छी सैलरी भी नहीं आती है कि चलो उनकी तनख़्वाह जो आ रही है ना, उससे घर चल सके। इसकी वज़ह से ना मुझे काम करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। और अभी नया-नया जो काम लगा है सो मुझे और ज़्यादा ही मतलब नया समझ के लोग मुझे और ज़्यादा काम दे दे रहे हैं। मैं उनको मना भी नहीं कर सकती नहीं तो वो बुरा मान जाएँगे और मेरे उम, शायद मुझे काम से निकाल देंगे। जिसकी वज़ह से मैं अभी इतना तनाव में हूँ कि म मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि चलो मैं किसी को बता के ना अपना जी हल्का कर सकूँ या फिर अपना जो तनाव ना थोड़ा कम कर सकूँ।
हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अ, जी, देखिए मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो यह तनाव है, अ, ये सिर्फ़ काम का है या कोई अ, अन्य कारण भी है इस काम अ, इस तनाव का इस दबाव का?
हुँ। जी। जी, देखिए ये तो अधिकतर तो मेरा काम का ही है बाकी अन्य कारण का नहीं है, बाकी और घर के समस्याओं का है जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे की थोड़ी क्य क्य तंगी चल रही है घर में, जैसे मम्मी-पापा बोल रहे हैं कि पैसे थोड़े लाओ क्योंकि घर में थोड़ी सामान लानी है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, भाई-बहन को पढ़ाना भी है। तो मैं कैसे करूँगा पापा की भी उतनी तबियत ठीक नहीं रहती है, उनकी भी उतना तनख़्वाह नहीं आती है, तो तुम्हें ही जो करना है तुम्हें करना है। तो इस वज़ह से ना ये सब का भी इतना तनाव मेरे दिमाग़ में रहता है ना कि मैं अपने परिवार सब के साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रही हूँ, कहीं भी मतलब कोई भी पार्टी सब जाती हूँ, कोई फंक्शन में भी जाती हूँ, तो मैं दिमाग़ में भी यही सब चलते रहता है। तो मैं अपने परिवार ये सब से और जो रिश्तेदारें हैं मैं किसी से घुल मिल नहीं पाती हूँ, मैं उनसे ठीक से बातें नहीं कर पाती हूँ। मैं जो अभी हाल फ़िलहाल में मेरी दीदी जीजा जी मतलब कोई दूर के रिश्तेदार थे, मेरी दीदी की शादी हुई, तो उनसे मैं अच्छे से मिल नहीं पाई, अच्छे से उनके साथ समय व्यतीत नहीं कर पाई, ना ही उनके साथ कुछ पय तस्वीरें खिंचा पाई कि हाँ, यादें को थोड़ी बनेंगी। मेरे दिमाग़ में वही सब चल रहा था जिसकी वज़ह से वो भी मुझसे गुस्सा हो गई कि तुम रहती यहाँ हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम इतना तनाव में क्यों रहती, ऐसा लगता है जैसे चेहरे पर ना तुम्हारा मतलब लिखा हुआ है कि तुम अ, टेंशन में हो। और तुम खाना भी नहीं खा पा रही हो, ना ही तुम ध्यान अपना दे रही हो, तुम इतनी पतली हो गई हो, पूरा कमज़ोर दिख रही हो, चेहरा भी उतर गया है। तो मुझे म इतना मुझे सुनने को भी मिल रहा है कि तुम बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रख पा रही हो, तो क्यों नहीं ऐसा कर रही हो, क्यों कर रही हो? तो इस सब की वज़ह से ना मैं इतना तनाव में हूँ कि आख़िर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आख़िर मैं कैसे दोनों में ना कैसे अपना ठीक कर सकूँ, अपना परिवार के साथ मुझे समय भी व्यतीत करना है और मुझे काम भी करना है, तो कृपया करके कुछ ऐसा सुझाव दें मुझे?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, देखिए, मैं अवश्य आपकी सहायता करने में पूरी मदद करूँगा। अ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अ, पहले कोई तरीका अपनाया है इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए? अ, या फिर कह सकता हूँ मैं आपने ऑफ़िस में अपने बात की है, कि अ, इतना काम ना दिया जाए? या फिर कुछ अ, ऐसे कदम उठाए हो, छोटे कदम उठाए हो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए?
जी। जी, मैंने छोटे कदम उठाए थे, मैंने ना बोला कि, "सर मुझे छुट्टियों के दौरान ना इतने काम ना दिया करें क्योंकि छुट्टियों में ना सब कोई अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, तो मुझे भी जानी पड़ती है, मुझे प पसंद है घूमना-फिरना मुझे ज़्यादा पसंद है।" तो उन्होंने बोलता है, "नहीं, काम है तो तुम्हें तो करनी पड़ेगी तो तुम नहीं करोगी तो तुम ज नौकरी छोड़ दो, तुम्हारे जगह पर कोई और आ जाएगा।" इस डर से ना मुझे वो जो काम देते हैं, वो मुझे लेना ही पड़ता है और मुझे कुछ उपाय ही नहीं सूझता है कि मैं वो नहीं करूँ, तो करूँ क्या? क्योंकि मेरे घर में स्थिति भी ठीक नहीं है, कि हाँ भाई चलो काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो, छुट्टियों के दौरान भी मुझे काम रहता है जिसकी वज़ह से ना मैं अपने परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाती हूँ, कोई भी फ़ंक्शन या फिर कोई समारोह में मैं उपस्थित नहीं रह पाती हूँ। मैं घर में ही रह के अपना अ, काम-वाम करती हूँ या फिर कहीं भी बाहर भी जाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वही सब चलते रहता है जिसकी वज़ह से ना, मैं इधर से और ज़्यादा ही तनाव में मैं रह रही हूँ।
हुँ, हुँ। हुँ, ठीक है। देखिए मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और मेरा कुछ आख़िरी सवाल आपसे यूँ है अ, कि अ, जो आप ये तनाव ले रहे हैं अ, इससे आपको अ, क्या-क्या तकलीफ़ें देखनी पड़ रही हैं? और अ, इस तनाव से किसको फ़र्क पड़ रहा है मतलब आपके परिवार जो है, ये स काफ़ी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इस चीज़ में समर्थन देता हो जो आपको अ, इस चीज़ का सारथी हो?
जी। हुँ। जी। हुँ। जी देखिए, इसकी वज़ह से ना मेरा मानसिक स्थिति धीरे-धीरे ख़राब हो रहा है क्योंकि मुझे ज़्यादा टेंशन होता है मैं सर दुखता है। मेरा मतलब खाने-पीने पर भी ध्यान नहीं रहता जिसकी वज़ह से मुझे काफ़ी कमज़ोरी आ चुकी है। तो मुझे ना ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ही मतलब लग रहा है कि मैं अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। बाकी तनाव के चक्कर से तो मुझे नी रात में नींद तक नहीं आ पाती है मैं इतना टेंशन लेती हूँ कि दिमाग़ में वही सब चलते रहते हैं। मैं सोती भी हूँ तो सपने में भी वही सब आता है, तो सुबह अचानक मेरा नींद खुल जाता है। तो इस वज़ह से ना मैं बिल्कुल भी मतलब छुट्टियों में भी मैं मतलब अ, अपना तनाव कम नहीं कर पाती हूँ। और दूसरा है कि जैसे कि आपने पूछा कि आपके कोई परिवार में है जो आपका मतलब सहायता करे तो नहीं ऐसे तो कोई नहीं मेरे छोटे-छोटे भाई बहन हैं और मैं ना, मेरी दोस्त लोग को बताई, तो मेरी दोस्त लोग बोलती है कि, "देखो तुम नौकरी छोड़ दो, वो तो डायरेक्ट बोलती है कि तुम ना ये तो नौकरी कर रही हो उसको छोड़ दो। तुम कोई और देखो।" तो मैं समझाई कि, "भाई इतनी ये दुनिया में तो मुझे जल्दी नौकरी मिलती नहीं है।" मैंने बहुत कोशिश भी की पर मुझे नहीं मिली तो जब तक नहीं मिले तब तो मुझे यही करनी पड़ेगी। छुट्टियों में भी मुझे काम करना पड़ेगा तो तुम लोग को मैं समय दूँ कैसे? मैं चाहती हूँ तुम लोग के साथ में समय व्यतीत करूँ, थोड़ा जश्न मनाऊँ थोड़े अ अच्छी-अच्छी चीज़ें करूँ पर मुझे नहीं कर पा रही हूँ। मेरा इतना ही तनाव होता है काम की वज़ह से ना कि मैं नहीं कर पाती हूँ।
हुँ, हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, जी देखिए मैं आपकी समस्या को समझ पाया हूँ और आपके शब्दों से उससे रूबरू होने में आपने मेरी काफ़ी सहायता की है। और देखिए अ, मैं आपकी सराहना करना चाहता हूँ जैसा कि आपने बताया कि आप परिवार का सारा ख़र्च घर ख़र्चा उठाने में या उनकी सहायता कर रहे हैं अपने छोटे भाई-बहनों को पढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं अ, तो मैं आपकी इस बारे में अ, इस बात में अ, काफ़ी सराहना करना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊँ ना कि समाधान अ, तो देखिए ऐसा है ना कि अगर आप छुट्टियों के दौरान भी काम करेंगे, छुट्टियों के दौरान भी आप जश्न वग़ैरह नहीं मनाएँगे और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को समय नहीं देंगे तो मुझे लगता है ये काफ़ी अ, आपके साथ कह सकते हैं ना ग़लत हो रहा है। काफ़ी अ, चीज़ें ग़लत हैं क्योंकि देखिए इंसान की छुट्टियाँ छुट्टी का मतलब ही क्या है? हम शुरू से छुट्टियों का बचपन से छुट्टी का मतलब हम यही सीखते आए हैं कि हमें अब कोई काम नहीं करना। हमें अब आराम से लेटना है आराम करना है और कह सकते हैं ना अपनी इधर-उधर अ, काम करने है जश्न मनाना है और अ, थोड़ी बहुत ऐश करनी है। और परंतु अगर हमें उस छुट्टी के अ, दिन भी अगर काम करना पड़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा बुरा तो देखिए महसूस होता ही होता है। देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप सबसे पहले तो अ, तनाव दबाव ना लें आप अपने अ, ऑफ़िस के बा अ, ऑफ़िस के साथ बात करें, आप अपने बॉस के साथ बात करें। अ, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी बातें जो है ना वो अ, बात करने से हल होती हैं, उसको सोचने से नहीं। अगर आप डरते रहेंगे अ, कि ये जो है अ, ऑफ़िस वाले हैं, जो मैं नई आयी हूँ तो वो अभी अ, दबाव दे रहे हैं, ये है, वो है तो देखिए ऐसा मत सोचिए। आप उनसे बात करें कि मुझसे ये ज़्यादा काम नहीं है, जो है वो हैंडल नहीं हो पा रहा है और अब मैं काम तो करना चाहती हूँ परंतु अगर छुट्टियों के समय भी मुझे काम करना पड़े और मुझे सिर्फ़ अकेली को काम करना पड़े तो वो मेरे साथ जायज़ नहीं है। तो मुझे लगता है काफ़ी अ, चीज़ें इससे बेहतर हो जाएँगी। दूसरा मैं अगर कहूँ कि आपको मानसिक संतुलन जो है वो ख़राब लगता है और आपको लगता है कि मेरी स्थिति थोड़ी-सी बिगड़ती जा रही है, तो मैं आपको कहूँगा सुबह उठकर आप मेडिटेशन करना ज़रूर करें। देखिए मेडिटेशन से ना काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर अपने आप ही हो जाती हैं। आपको हल्का महसूस होने लगता है, आपकी चीज़ें जो है वो जल्दी ही ठीक होने लगती हैं आपको तनाव, दबाव और परेशानी ये सब अपने आप कम होने लग जाता है। और देखिए ऐसा है ना कि अ, तनाव दबाव लेने से कुछ नहीं होगा आपको अ, जल्द ही अपने आप के अंदर बदलाव ख़ुद से ही लाने होंगे क्योंकि देखिए अ, काम भी आवश्यक है जश्न और पार्टी और दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भी आवश्यक है। तो दोनों चीज़ों का संतुलन बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने परिवार से भी बात करनी पड़ेगी और अपने ऑफ़िस में भी बात करनी पड़ेगी और दूसरी बात आपको मेडिटेशन आपको जिम, रनिंग ये सब चीज़ें अ, करनी पड़ेंगी ताकि आपका मानसिक संतुलन एक बेहतर तरीक़े से बना रहे और मुझे लगता है आप ये 2-3 चीज़ें करेंगी, ये तो काफ़ी जल्द ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएँगी।
जी। हुँ। उ, जी। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। उ, जी। हुँ। उ, जी। जी। हुँ। जी, जी, बिल्कुल, मैं ये सब शा मुझे लग रहा है कि अब शायद मैं अगर ये सब चीज़ें करूँ ना तो शायद मुझे अच्छा महसूस होगा क्योंकि आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी है। तो मैं अपनी ज़रूर मैं अपने म काम को लेके मैं मैनेजर से बात करूँगी कि मुझे इतनी काम ना दें और मेरी पु ऊपर भी थोड़ा दया करें। तो इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ। जी, आपसे ही बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।